अ, देखिए ब मैं तक़रीबन बहुत सालों से लगभग 8 या 9 सालों से अ, नौकरी में हूँ। अ, ब अलग-अलग तरीके से मैंने अलग-अलग संस्थाओं में मैंने नौकरी अ, ब की है और अभी भी करे जा रहा हूँ, लेकिन अभी इसके साथ-साथ ना मुझे ये अ, समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, जो अलग हैं, जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। अ, तो मैंने अ, बतौर आवाज़ कलाकार के हिसाब से अ, काम करना शुरू किया, तो अ, ये मेरे लिए एक साइड हसल का एक, आप बोल सकते हो, मेरे लिए एक यात्रा है। क्योंकि मुझे ब अ, मतलब थोड़ा ड्रामा बोल सकते हैं, नाटक का अ, ब मतलब चस्का है बोल सकते हैं। ये जी, जी, बिल्कुल सही, ब बचपन से स्कूल, स्कूल में पढ़ने के दौरान ही मैं इन सब में रुचि लेता था, इन सब चीज़ों में हमेशा समय व्यतीत करता था, तो इ इन सब में जुड़ाव मेरा था तो इसमें मैंने सोचा कि, कि आगे चलकर अगर भविष्य में अ, इसी को अ, पेशा बनाया जाए तो उसके लिए शुरुआत कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी। तो लेकिन शुरुआत करने के लिए ना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो मान लीजिए कोई आवाज़ कलाकार बनता है या वो हम लोग बोलते हैं कि वॉइस अ, ब अभिनेता तो जब वो उस हिसाब से अगर काम करना शुरू करें तो 2-3 चीज़ें होती हैं मेरे लिए, एक तो है कि अ, मैं पूरे दिन का काम निपटाने के बाद ऑफ़िस से आने के बाद घर का भी छोटा-मोटा काम रहता है उसके बाद मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ। 2-3 घंटे, 4 घंटे जो भी मुझे मिल जाए। ये पहला, दूसरा है कि जब भी मैं अ, बतौर अ, वॉइस अभिनेता काम करने के लिए सोच रहा हूँ तो उसके लिए मैंने अ, थोड़ी-सी पढ़ाई की, उसके साथ-साथ है ना अपने अ, ब वार्तालाप के ऊपर काम किया, अलग-अलग शब्दों को पढ़ना शुरू किया ताकि मेरी वा वार्तालाप की शैली जो है जी, वार्तालाप करने की जो शैली है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल उसके ऊपर मेरी अ अ, मतलब और ज़्यादा अ, क्या कह सकते हैं कि उसके ऊपर मैंने मेहनत की, उसको और अच्छा सुधारने की कोशिश की जो मुझे दोनों जगह काम आ रही है। मेरे दफ़्तर में भी काम आ रही है जहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ और साथ-साथ अ, ख़ुद की भी आप बोल सकते हो कि स्किल के हिसाब से उसको भी बढ़ा रहा हूँ, जो मेरे साइड हसल में मुझे काम दे रहा है।
जी, अच्छा। बहुत ही ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब उसमें रुचि है आपकी, इंटरेस्ट है आपका जैसा कि मैं जैसा समझ पा रहा हूँ। जी, अच्छा। हुँ। बिल्कुल। जी। जी। जी, अच्छा। बिल्कुल मतलब जो आपने स्किल्स को सीखा। जी। बिल्कुल। बिल्कुल तो ये तो देखिए जी, देखिए तो आपने जो चीज़ बताई काफ़ी शानदार है और कहीं न कहीं जो आपने स्किल अपने अंदर डेवलप करी है, वार्तालाप करने की, जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं आपके दोनों जगह कारागार साबित हो रही है और देखिए ये तो बिल्कुल बात, आपकी बिल्कुल सटीक है, कि इंसान को काम वो देखना चाहिए चाहे वो साइड हसल हो, चाहे उन उसकी जॉब हो कि जिस काम में उसको रुचि हो। क्योंकि जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं अगर रुचि नहीं होगी तो फिर हम उसके लिए समय निकालने में आलस करेंगे और कहीं न कहीं समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। लेकिन देखिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो कहीं न कहीं कठिन सम मतलब समस्याएँ आती हैं हमारे सामने, कोई न कोई कठिनाइयाँ, कोई न कोई चैलेंजेस अवश्य आते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने साइड हसल शुरू करी थी पैसे कुछ फ़ालतू पैसे कमाने के लिए अपने नौकरी के अलावा, तो उसमें आपने किन-किन कठिनाइयों का सामना करा और उसके बाद जब आपको ये कठिनाइयाँ झेली आपने तो उनका निवारण करने के लिए आपने कौन-कौन से कदम उठाए? इसके बारे में जानना चाहूँगा मैं आपसे।
उ, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ।